Und, äh, an sich ist es ja 'ne gute Sache, weil dadurch wird jeder z nicht CO₂-neutrale Prozess weniger lukrativ. Das Unternehmen geht dann aber hin und sagt: „Ja, okay, 'n Teil der Kosten schneiden wir quasi ab“, also im Sinne von: „Okay, wir installieren da 'n paar Solarpaneele”, oder was auch immer, „und den anderen Teil, den geben wir einfach an die Verbraucher weiter.” So, und am Ende des Tages so gesehen, übertrieben gesagt, leiden wir, also, ne, das sind vielleicht dann 'n Anstieg von 0,10 € oder so, das ist jetzt nicht riesig, aber dann leiden wir so gesehen darunter und eigentlich sollte das
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
ich bin jetzt nicht weiß jetzt nicht 100 % genau, aber eigentlich sollte das so sein, dass so Sachen nicht auf den Verbraucher umgewälzt werden können. So.
Ja, ja, genau, finde ich halt auch und aber das, was ich halt noch gemeint habe, ist ja jetzt nicht nur: „Ich mache 'n Tax.“ Also Steuern finde ich eh immer ich meine, wer zahlt schon gerne Steuern, aber das war eher so, wenn es irgendwann die Leute oder wenn Sachen entwickelt werden, wie man zum Beispiel Müll lukrativ verarbeiten kann, dass man damit Geld auch macht, dann wird das in von Interesse werden. Also da müsste trotzdem der Fokus hingehen. Also nicht nur Steuern und Abgaben, da hat keiner Bock drauf, aber wenn's jetzt was Neues gibt, wo ich, ähm, Müll verbrennen oder nicht verbrennen, das bringt jetzt nicht so viel, aber irgendwas aus Müll machen kann, was einen anderen Stoff bringt, den ich für mehr Geld verkaufen kann, also dass ich am Ende damit Geld mache, dann wird sich das mega umdrehen. Dann werden die Leute halt das Meer leerfischen für Müll, weil sie auf einmal mehr dafür wei weil sie da was von haben und das braucht man. Also von Steuern hat man ja nix. Das will halt keiner zahlen, findet je jeder scheiße irgendwie so und Unternehmen haben ja auch nix dafür, außer vielleicht 'n besseres Image, und das muss sich verändern. Es muss halt was bringen, dass ich mich mit Müll beschäftige, und es muss jetzt was bringen und nicht in 20 Genera in in 2 Generationen. Das interessiert die Leute nicht, die jetzt leben.
Und auch ja, ja? Hm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Genau. Ja, ja. Mhm, mhm. Das stimmt. Klar, klar, klar, das stimmt, aber ich finde dieses Steuerthema schon schon recht ne also wichtiger, als man denkt, weil du sagst es ja richtig: „Keiner hat Bock auf Steuern und auf Abgaben”, und es ist ja genau das. Sachen, die nicht lukrativ sind also guck mal, vor 50 Jahren war's nicht lukrativ, CO₂-neutral zu werden, weil ob du jetzt Kohle, äh, verbrannt hast für Elektrizität oder ob du dir dann jetzt 'ne Solaranlage hingepackt hast, es gab kein es gab keine Abgaben dafür. Jetzt gibt's aber Abgaben. Ich glaube, pro Tonne 100 €. Das ist vi also das oder dreiß ne, 30 Eu 20, 30 €. Das ist viel so, ne? Und natürlich sagt sich 'n Unternehmen: „Na ja, wenn wir da 'n bisschen kürzen können, ist das gut.“ Dass es dann dieses Greenwashing und so gibt, ist natürlich ganz, ganz schlecht. Aber grundsätzlich die Sache mit den, äh, CO₂-Zertifikaten ist das ja, glaube ich
Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. War egal Ja. Mhm, mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja.